जी, बिल्कुल इसमें हम आपकी सहायता करेंगे, जैसे कि आपने स्वयं कहा आप संगीत सीखती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जब आपका जुड़ाव संगीत से हो जाता है ना, तो आप बाहर की जगह भीतर की ओर झाँकने लगते हैं, यूँ कह लीजिए भीतर की ओर मुड़ने लगते हैं, ये होना भी चाहिए किसी भी कला के लिए, <smacks lips> तो जब भी आपको लगे कि बाहर बहुत शोर हो रहा है, आपने अपना तानपुरा लगाया, सारे दरवाज़े, कमरे, पर्दे सब कुछ बंद किया और आप उसमें डूबने का प्रयास कीजिए, जब आप उसमें डूब जाएँगे ना, बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा, ये करिए, ये अभ्यास से करके देखिए आपको अत्यंत आनंद की अनुभूति भी होगी और बाहर का शोर तब सच में सुनाई नहीं देता, जब आप भीतर की ओर मुड़ जाते हैं। दूसरा एक काम आप और कर सकती हैं, जैसे कि आपने कहा कि ठीक है, आप कुछ फिक्स वो रखती हैं कि इस टाइम पे रियाज़ करना है, इस टाइम पे ये करना है, <smacks lips> तो ताकि वो काम हो जाए, इस भाव को छोड़कर अब आपको पता है कि ठीक है घर की सिचुएशन ऐसी है, कभी कोई मेहमान आ जाए, कभी कुछ हो जाए, उस परिस्थिति के अनुसार अपनी दिनचर्या में ना थोड़ा-सा लचीलापन लेकर के आइए, एक चीज़ और जैसे कि आपने कहा कि आपको पढ़ाई करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ये शोर शुरू हो जाते हैं, आप जैसे संगीत सीखती हैं, यहाँ भी संगीत को एक आधार बनाइए, कैसे? आप कोई लाइट म्यूज़िक अ, मध्यम आवाज़ में चाहे तो कान में लगाइए, चाहे आप अपने फ़ोन के स्पीकर पे लगाइए, चाहे कुछ फ्रीक्वेंसीज़ वाले म्यूज़िक लगाइए और जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करके कुछ भी पढ़ने लगेंगी ना, आपको तब बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा, आपको जो ध्यान केंद्रित करना है ना, वो अपने उस पढ़ाई पे और अपने उस म्यूज़िक पे केंद्रित करना है, तो ऑटोमैटिकली, अनायास ही बाहर का जो शोर है, वो फ़िर आपको सुनाई नहीं देगा। आपको ये सारे परिवर्तन मानसिक रूप से, भीतरी रूप से करने होते हैं, वो एक बड़े एक संत ने बड़ी सुंदर कहावत कही थी कि, "जब भीतर शांति हो तो बाहर का तूफान सुनाई नहीं देता," इस प्रकार से अपने मस्तिष्क को आपको सजेशन देना होगा और संगीत सीखती हैं आप तो, बहुत ही अच्छी चीज़ है, संगीत को आधार बनाकर कार्य करेंगी तो भीतर उतरेंगी, अनायास भीतर शांति मिलेगी, बाहर का शोर फ़िर सुनाई नहीं देगा, ये आप कर-कर देखिए और सो सोने के समय पर भी आप इस कार्य को अ, आप लागू कर सकती हैं, हल्का कोई फ्रीक्वेंसी वाला म्यूज़िक लगाया लाइक 8-8-8 मेगाहर्ट्ज़ का या 5-4-3 मेगाहर्ट्ज़ का या जो म्यूज़िक आपको पसंद है, आप करके देखिए निश्चित ही आपको आराम मिलेगा।
जी। हुँ। हाँ। जी। जी, जी। जी। जी। हाँ। हुँ। जी। हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। हुँ। जी। जी। जी, जी। जी। जी, जी। हुँ।